Đúng. Và bây giờ mình thấy là chúng ta sẽ nên một cái nữa là sẽ có những cái tuyên truyền viên tình nguyện dành cho từng khu phố một. Mỗi một khu phố thì sẽ nên bầu ra 1 người đấy, để xem cái việc đấy như thế nào?
Ừm, đó. Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Kiểu giống như là, <tsk> ờ, mình thấy ở bên Nhật thì nó có làm một cái là giống như là dọn vệ sinh hàng tuần, mà ở trong khu giống như mỗi một gia đình chỉ ra 1 người đặng đi dọn á bạn.
À, à, mình lại nhớ ra một cái này nữa là, ừm, là một cái như ngày xưa là nếu như mà bạn còn đi học ấy, thì, ờ, thường thường sẽ có những cái buổi vệ sinh chung của mọi người đúng rồi, trực nhật rồi thì vệ sinh chung của mọi người là ai đến buổi đấy thì họ sẽ trực nhật. Thì mọi người sẽ đều công bằng hơn trong cái việc đấy, mọi người sẽ không ghen tị bạn ạ.
Và bạn có ừm, ừm, ừm. Ừ. Ừm, ừm, ừm, à, giống như trực nhật, đúng hông? Giống như ờ, đúng rồi, là trực nhật đó. Ừ, đúng rồi, ừm, đúng rồi, đúng rồi. Giống như là 1 tổ 2 người. <chuckles> Ừm đúng rồi, thì, ừm đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Với lại mình thấy á là hàng quán á, cũng nên bớt sử dụng lại cái sản phẩm nhựa. Kiểu, bây bây giờ mà hổng biết làm thì mình có thể làm bằng cái sản phẩm nào đó ha. Tại vì bây giờ á, nhựa thì nó rẻ nên mọi người thích làm, mà giấy á, thì nó lại không đựng được đồ nhiều, bây giờ mình nghĩ chắc chỉ có nước quay lại xài lá chuối, mà <chuckles> mà xài lá chuối mà xài lá nhưng mà xài lá chuối nhiều thì lại hông có nhiều lá chuối để xài. Nên mình cũng thấy cũng hơi gặp khó khăn trong cái việc đó ha. Ừm. Ừm.
Chính xác. Đúng. Đúng. Có một cái sản phẩm đúng, đúng, bạn, mình đang nghĩ đến cái sản phẩm đấy. Và hiện <chuckles> Chuối mình thấy cũng khá nhiều. Ngoài ra nhá, mình có thấy là ví dụ như người ta có thể bạn có biết cái cây cau hông? Mọi người ép mo cau lại ấy, tạo thành những cái đĩa ấy, thì những cái đấy cũng rất là tuyệt vời đấy bạn ạ. Cái đấy thì sẽ khiến cho cái rác thải nhựa giảm.
Cây cau, biết, mình biết, mình biết cây cau. Ừm, mình có biết cây cau. Ờ, ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi! Ây da, bạn nói mình mới nhớ hình như là cái này nó cũng mới bắt đầu làm được, đúng hông? Giống như là làm <tsk> làm làm dĩa, làm nĩa, làm muỗng từ là cây á. Ừ, vậy là nó cũng giống giống như là làm từ bamboo á, là làm từ cây trúc này nọ, thì mình thấy nó cũng có lý ha, độ bền cao mà hông cần phải, ơ, kiểu, mua nhiều nữa. Kiểu giống như mua một lần là sử dụng được hoài luôn á, nó cũng tiện, đúng hông? Ừm, ừm. Ừm, đó.
Đúng rồi. Và thậm chí là họ xuất khẩu đi khắp nơi. Chính xác, chính xác. Đúng, đúng, đúng. Chính xác, chính xác. Đúng, đúng, đúng, bạn ạ. Và hôm đúng, đúng, đúng, chính xác, và hôm nay thì mình cũng rất cảm ơn bạn đã trò chuyện với mình, và cho mình một vài cái lời khuyên khiến cho giảm rác thải nhựa. Và mình cảm ơn bạn và chúc bạn một ngày tốt lành. Xin chào bạn.
Ừm, ừm, yeah. Yeah, mình cũng, ưm ừm, ừm, mình cũng cám ơn bạn vì cuộc nói chuyện ngày hôm nay nha. Chúc bạn một ngày vui vẻ nghe. Rồi, OK, mình tạm biệt bạn nha. OK, xin chào, tạm biệt, xin chào, bye bye.
Xin chào bạn.